Não, eles não têm carteira. A maioria não tem carteira.
Nossa. Uma vez, eu estava numa avenidona assim, em São Paulo, tinha umas 5, 6 faixas. E mesmo sendo uma avenidado avenidona grande tinha faróis assim, né, e ela já ela des dava ali para o para ir para Bandeirantes, que ia lá para o aeroporto daquele menorzinho, então é um lugar bem movimentado. A gente parou o carro do nada, tin tinha uma carreta do lado, do nada só escutei assim, pô, pô, pô, pô, pô, você acredita que o motoqueiro tentou passar entre o carro e a carreta e caiu no meio?
Uhum. Nossa.